なるほど。
はい。
ね、あの、やっぱり、こう、衝動的に買っちゃうっていうのが、その、浪費とかにつながりやすいということになると思うので、なんか、あの、ご自身の中で、あの、確実に絶対守れるっていうような、まず、その、経費のかけ方のルールみたいなのを、ま、作ったりっていうのを、ま、やられたりとか、あと商材を、その、商品として、あの、お金を出さないと買えないっていうところで、その、求めること以外に、何かネットワーク作りで、なんというか、ま、タダほど怖いものはないかもしれないですけれども、あの、同じような、あの、ことをやっているような人たちの、こう、ネットワークを、ま、コミュニティなのか、まあ、異文化交流とかなのか、そういったところで人脈を作りながら、そういったところから生情報として、なんていうかな、お金じゃなくて生情報として、あの、口コミ的な感じで仕入れるっていうような、情報調達みたいなことをされたりするのもいかがかな、と思ったりするんですけれども。
うん。 うんうんうん。はい。 ええ。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 ええ。 うーん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 うんうん。はい。 はい。うーん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 うん。 うーん、そうですね。ま、あの、そのルートも非常にいいと思いますね。まあ、あの、要は、が勉強する、え、情報のルートを、ま、そういった商材だけじゃなく、ま、人から、ま、学ぶと言いますか、直接話したりとかして学ぶっていう、あの、方面でも、あの、勉強する余地って当然ありますもんね。
うーん。 はい。 はい。 ええ。 そうですよね。ま、その辺だったら、なんか、その、例えば1ヶ月20万っていうことはないと思うんで。なんか、ちょっとした集まりとかに、ね、ちょっと参加したりして、「あ、どうですか」みたいな感じでお話だけするみたいなことだと、ま、なんとか、まあまあ安く済むっていうか、ま、そんなことにはならないかなっていう感じにも、あの、感じたりするんですけども。
ええ。 ああ。<chuckles> はい。ええ。 うん。 ああ。はい。 <chuckles>